अच्छा ये बताइए कि जब भी आपके घर में मेहमान आते हैं तो खाने को लेकर मतलब क्या चीज़ें ऐसी हैं जैसे क्या खाना बनाया जाता है? किस-किस तरह से जो है मेहमानों का स्वागत किया जाता है? क्या आप किस तरह से खाना परोसती हैं इसके बारे में थोड़ा बताइए?
हाँ। जी हाँ, देखिए क्या होता है ना कि जब भी घर में कोई मेहमान आता है ना, तो अ, ये तो स्वाभाविक है कि रोज़ से ना थोड़ा-सा अलग खाना बनता है मतलब टेस्टी सा कुछ, और मीठे में भी कुछ रहता है या तो आइसक्रीम गर्मियाँ हैं तो आइसक्रीम। सर्दियों में जो है लोग गरम-गरम गुलाब जामुन खाना पसंद करते हैं। तो जब कोई मेहमान आता है ना तो कहीं न कहीं उसके जो आवा भगत में जो भी सामान बाहर से लाना है, अच्छा खाना बनाना है, घर को साफ-सफाई रखनी है और जब वो आएँ तो कहीं न कहीं देखिए अ, सलाद ऐसे तो हम नॉर्मली अ, मन नहीं करता काटने का या फिर ऐसे ही खा लेते हैं बिना जैसे भी मन करता है काटने का। तो जब कोई मेहमान आते हैं ना तो मैं क्या करती हूँ ना
हाँ। जी। अरे! हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल।
कि आलू छीलने के लिए जो छिलनी होती है ना, मैं उसके उलटे साइड से ना, अ अ, पहले तो मैं ग जो है खीरे को पील कर लेती हूँ उसके बाद अ, उसके उलटे साइड से उसको अ, उसपे कहते निशान लगा देती हूँ और फिर जब उसको काटती हूँ ना तो वो बड़ा अ अच्छा-सा दिखता है एक कह सकते हैं कि अ, बेहतरीन टाइप का स्टाइलिश दिखता है। तो वैसे मैं गाजर, खीरा ये सारी चीज़ें काट के मेहमानों के सामने परोसती हूँ। तो उन्हें भी ना काफ़ी जो है अ अच्छा लगता है खाने में, मुझे लगता है ऐसा।
हाँ। ठीक है। हुँ, हुँ। अरे वाह! हाँ, हाँ। बहुत बढ़िया! वाक़ई मतलब आपने बहुत ही शानदार चीज़ें बताई हैं। अच्छा आपने कहा कि आप बहुत ही जो है डिज़ाइन से सलाद-वग़ैरह बनाती हैं, है ना? तो ऐसे खाना कौन बनाता है जब भी मतलब घर में मेहमान आते हैं आपके?
हाँ। हुँ, हुँ। तो, खाना तो देखिए ये मैं थोड़ी बहुत हेल्प तो कर देती हूँ पर खाना ज़्यादातर मम्मी ही बनती हैं मेरी। क्योंकि ऐसा-सा होता है कि मेहमान आ रहे हैं, अब मैं उतनी पक्की तो हूँ नहीं खाना बनाने में तो मम्मी को ही संभालना पड़ता है कि चलो ये तो खराब कर देगी। पर हाँ, कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं मम्मी से भी ज़्यादा अच्छी बनाती हूँ जैसे कि अ, जब भी मेरे घर में मेरे फूफाजी आते हैं ना, तो उनको ना दही-बड़े बड़े पसंद हैं। तो मैं वो बनाती हूँ, म पै है बहुत ब अच्छा बनाती हूँ मैं और उसमें कहीं न कहीं देखिए जो भी मैं चीज़ें डालती हूँ, खट्टी-मीठी चटनी या हरी चटनी, वो सारी बनाने की भी जो प्रक्रिया है ना वो मैं ख़ुद घर पे ही करती हूँ। ऐसा नहीं है कि रेडीमेड मँगाती हूँ। तो जब भी कोई मेहमान आता है देखिए काम तो बहुत बढ़ जाता है पर जब भी वो खाना खाते हैं ना तो एक ऐसा होता है ना सुकून सा लगता है कि हाँ, हमने इतना अच्छा बनाया और फिर तारीफ़ें भी मिलती हैं। तो वो बार-बार वही चीज़ों की फ़रमाइश जब करते हैं तो और ज़्यादा मन लगता है बनाने में।
अच्छा। <chuckles> हाँ। अरे वाह। हुँ। अरे वाह! हाँ। सही बात है। अरे वाह! वाक़ई बहुत अच्छे से आपने जो है बताया है कि, किस तरह से कौन आता है तो आप क्या उनके लिए जो है पसंद का बनाती हैं। अच्छा आप ने कहा कि जो है आप दही बड़े बहुत अच्छे बनाती हैं तो ऐसा उसमें क्या होता है की मतलब आप इतना अच्छा बनाती हैं। तो उसकी कुछ ऐसी रेसिपी है तो बताइए?
जी। हुँ। हाँ, हाँ। जी हाँ, ज़रूर देखिए अ, क्या होता है ना कि दही बड़े बनाने के लिए सबसे पहले तो अ, उरद की दाल होती है ना उसको उरद की धोई आप ले लीजिए, दाल तो उसमें छिलके होते हैं। उरद की धोई में देखिए छिलके नहीं होते, उसको रात भर भिगोके अ, रख देना होता है और सुबह उठते ही उसको ना देखिए अ, अगर आप अ, लहसुन खाते हैं तो उसमें वो मिला दीजिए, हल्का-सा मिर्चा मिला दीजिए और फ़िर उसको ग्राइंड कर लीजिए। साथ ही साथ जब वो ग्राइंड हो जाए, अच्छा-सा पेस्ट बन जाए ना एकदम अ, कहते हैं मुलायम-सा पेस्ट तो फ़िर उसको एक बाउल में निकाल के उसमें अ, आप हल्का-सा नमक और जीरा डाल दीजिए। बस और कुछ नहीं करना बस आप उसको फेंटते रहिए फेंटते रहिए फ़िर अ, उसको ना तल दीजिए ऐसे बॉल्स बनाके। अब कुछ नहीं करना इसके बाद, बहुत ही सिंपल रेसिपी है। आप दही में अ, थोड़ा-सा जीरे का पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, ये सारी चीज़ें मिला दीजिए। हल्के से अगर आपको शक्कर पसंद है तो वो डाल दीजिए। साथ ही साथ हल्का नमक और मिर्च, धनिया ये सारी चीज़ें डाल के वो जो हमने तले हुए जो पकौड़े या फ़िर हमारे यहाँ बड़े कहते हैं उसको तभी वो दही बड़ा बनता है देखिए मिलकर के तो वो बड़े उसमें डाल दीजिए। फ़िर वो जब वो टेस्ट आता है उसके ऊपर से चटनी डाल के, चाट मसाला डाल के आप खाइए बहुत ही बेहतरीन स्वाद हो जाता है उसका।
उ, हाँ। अच्छा। हाँ। अ जी। अरे वाह! हुँ। हाँ। बहुत बढ़ी हाँ। अच्छा। ओह! अरे वाह! वाक़ई सुनके ही लग रहा है कि ये काफ़ी टेस्टी बनता होगा और काफ़ी अच्छा भी लगता होगा खाने में। अच्छा ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि जैसे लोग आते हैं, हम वैसा ही खाना बनाते हैं। तो जैसे आपके घर में बहुत सारे बच्चे या फ़िर बड़े साथ में ही आ गए। तो जो है आप सबकी पसंद से अलग-अलग खाना बनाती हैं या फ़िर सबको एक ही में देती हैं कि हाँ यही हमने बनाया है यही खाओ?
जी। हुँ। हाँ। हुँ, हुँ। <chuckles> जी, देखिए क्या होता है ना कि हाँ, कभी-कभी तो कुछ बच्चे बड़े ज़िद करते हैं कि नहीं मुझे ये नहीं खाना या फ़िर देखिए बच्चे का तो छोड़िए कुछ-कुछ मेरे घर में ऐसे मेहमान आ जाती हैं ना, कुछ नकचढ़ी लड़कियाँ आ जाती हैं। मेरे रिश्तेदार जो होते हैं उनके बच्चियाँ आ जाती हैं। तो वो क्या कहती हैं कि, "अरे! मैं तो डाइट पे हूँ, मैं ये नहीं खा सकती, मैं ऑयल नहीं खाऊँगी।" वो बड़ा एडवांस बनने की कोशिश करती हैं। मतलब ऐसा होना चाहिए ना इंसान को कि जैसा देश वैसा भेष। तो अब उनके लिए चलिए अ, अलग से कुछ हम अ, सलाद वो कहती हैं हम सिर्फ़ सैलड खाएँगे। अब उनके लिए अलग से सैलड बनता है और कभी-कभी देखिए अ, अचानक से जब मेहमान आ जाते हैं ना तो संसाधन भी नहीं रहते हैं कि हाँ घर में इतनी स सब्ज़ियाँ भी नहीं रहती कि आप उनको दे पाओ। तो वो स्थिति जो होती है काफ़ी देखिए अ, कह सकते हैं कि अ अ, अलग-सी होती है और देखिए अगर वो ही जो नकचढ़ी लड़कियाँ होती हैं अभी वही पिज़्ज़ा आर्डर कर दो ना, तो वो बड़े मज़े से खा लेंगी। तब उन्हें कोई डाइट वाइट नहीं दिखता तब तो वो मॉर्डन बनने के चक्कर में वो भी खा लेती हैं। तो ऐसा जब भी होता है ना तो देखिए ऐसे अ, मेरे घर में तो ऐसे ही रिलेटिव्स आते हैं जो लड़कियाँ आती हैं। तो मैं उनके लिए पिज़्ज़ा वग़ैरह आर्डर कर देती हूँ और अगर बात करें बच्चों की तो बच्चों को ना देखिए जैम बड़ा पसंद होता है। तो वो जैम रोटी में काम चला लेते हैं। हुँ, जी।
हाँ। हुँ, हाँ। ओह! अच्छा। ओह! अच्छा। हाँ। सही बात है। हाँ, हाँ, हाँ। सही बात है। उ, हाँ, हाँ। ठीक है। अरे वाह! वाक़ई आपको पता है कि जो है किसको क्या पसंद आएगा? कैसे किसको मैनेज करना है। जैसे आपने कहा कि वो जब लड़कियाँ वैसी आती हैं, तो आप सलाद ही देती हैं, खाने के लिए तो वो खा लेती है आसानी से? या उसमें भी नखरे करती हैं?
हाँ। <chuckles> देखिए वो भी ना एक तो वो खाती हैं और फिर वो कहती हैं कि अ, वो छोड़ देती हैं। उनका देखिए सीधा मन यही होता है कि कोई पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दो या फिर कोई मोमोज़ मँगा दें बाहर से उनको बस यही चाहिए होता है कि मैं खाना तो नहीं खाऊँगी अ, पता नहीं उन्हें खाने से क्या दिक्कत होती है? अ अ, तो उनके लिए जो है ऑर्डर करना पड़ता है कहीं न कहीं अ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि मेहमान आए हैं घर पे और वो कुछ ना भी खाएँ ना तो भी बुरा सा लगता है कि हाँ, अ, ये तो कुछ खा नहीं रहे हैं इनके लिए ज़ ज़रूर ये जो खाएँ वही मँगा दो। तो फिर उनसे पूछा जाता है तो वो तुरंत हाँ बोल देती हैं, तो फिर वो सारी चीज़ें देखिए घर में आती हैं और उसकी वजह से देखिए मैं भी कभी-कभी खा लेती हूँ, मेरी भी सेहत बिगड़ जाती है उसकी वजह से।
अच्छा। <chuckles> हाँ। बिल्कुल। हाँ। सही बात है। अरे वाह! हुँ, अच्छा। अरे वाह! अच्छा ये बताइए कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जो है बहुत ही खास मेहमान आ रहे हों या फिर जो भी हो मेहमान तो मेहमान होते हैं, लेकिन आपने जो भी खाना बनाया या मम्मी ने बनाया है, वो निकालते समय, परोसते समय कुछ ऐसी गड़बड़ हो गई हो कि मतलब वो बहुत मुश्किल हो गया हो संभालना? या फिर वो वक़्त ऐसा रहा हो कि कैसे मतलब क्या अनुभव रहा है आपका? कभी ऐसा हुआ है कि कभी कोई गड़बड़ हो गई हो, खाना परोसने में या फिर खाना बनाने में भी?
हुँ। हाँ जी। था। हाँ, हाँ। हुँ? हाँ जी, ऐसा हुआ है। खाना बनाने में तो नहीं, पर हाँ खाना परोसने में मुझसे गड़बड़ हो गई थी। मतलब ऐसा लोग पुराने ज़माने के कहते हैं कि दाल थाली ना इधर होनी चाहिए सब्ज़ी यहाँ होनी चाहिए और रोटी यहाँ होनी चाहिए छास अब मुझे क्या पता। मैं मुझे क्या पता कि क्या चीज़ें कहाँ होनी चाहिए? तो मैंने एक बार शायद ग़लत दिशा में सब्ज़ी रख दी थी, चटनी रख दी थी और अ, ऊपर से सैलेड अचार सब कुछ एक ही साथ दे दिया था और मैंने चावल भी एक ही में डाल दिया था कि हाँ पहले नीचे चावल रखा मैंने, फिर ऊपर से रोटियाँ फिर सारी चीज़ें एक साथ दे दी। तो मुझे किसी ने कहा कि, "अ, ये मज़दूरों को खाना दे रही हो क्या एक ही साथ सारा?" तो अब मुझे ऐसा लगा कि ये क्या है ये बोल रहे हैं, मतलब उनका कहने का ये अर्थ था कि अ, पहले आप मुझे 2 रोटी दीजिए फिर मैं और माँगू तो फिर मुझे 2 रोटी दीजिए, तब आप मेरे लिए चावल लेके आइए। अब देखिए आजकल के ज़माने में कोई इतना कार्य करना चाहता नहीं है। तो कहीं न कहीं अ, मुझे भी यही था कि जल्दी से देख के काम निपटाते हैं क्या ही है, अब खाना ही तो है। खाना तो है ही आपको उतना, तो उसमें क्या नाटक करना? पर हाँ पुराने ज़माने के जो लोग होते हैं ना, वो इन सारी चीज़ों पे ना बड़े गुस्सा हो जाते हैं कि सब्ज़ी ना इधर रखनी चाहिए, दाल उधर रखना चाहिए, ऐसा होता है।
अच्छा। ओह! हाँ, हाँ। जी। अरे! <chuckles> हाँ। अच्छा। <chuckles> सही बात है। हाँ। सही बात है। हुँ, हुँ। हाँ। हाँ, ये तो ऐसा तो होता ही है कि जो पुराने लोग होते हैं, वो ज़्यादा नुक़्स निकालते हैं। अच्छा, ये बताइए कि क्या आपको ये लगता है कि जैसे अब, जैसे चलन चला है कि हाँ, बाहर से खाना मँगाने वाला, कि मेहमान आए हों, चाहे कोई त्योहार हो, चाहे कुछ भी हो, खाना जो है, बाहर से अच्छे से अच्छा और तरह-तरह का खाना जो है, ऑर्डर कर लिया जाता है। तो इसके बारे में आपका क्या ख़्याल है? क्या मतलब ये चीज़ें सही हैं? या फिर ये बदलाव जो आया, ये सही है?
जी। हाँ। जी। हाँ जी। हुँ, हुँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, ये सारे बदलाव ना बड़े-बड़े शहरों में होते हैं कि, किसी को काम करने का मन नहीं कर रहा है, तो वो जो है, बाहर से उसने ऑर्डर कर दिया, या फिर कुछ भी है, तो सीधा बाहर से। ये तो देखिए, एक कह सकते हैं कि अ, फिर आपको क्या ही मतलब इंटरेस्ट रह जाएगा कि आपके घर कोई आ रहा है। आप उसको अच्छा-अच्छा बना के खिला रहे हो, कोई तो मज़ा ही नहीं रह जाएगा फिर तो। तो वही चीज़ है कि हाँ, जब मेहमान आते हैं ना, तो वो जो उन अपने हाथ से खाना बना के, उन्हें खिलाने में जो मज़ा है, कहीं न कहीं अगर वो हम ऑनलाइन ऑर्डर कर देंगे, तो फिर उन्हें भी लगेगा कि, "हाँ, ये तो काम से बच गए।" या फिर, "इन्होंने हमारी इस अच्छे से इज़्ज़त नहीं की।" और जो देखिए, हमारी पुरानी भारतीय परंपरा है कि हाँ, मेहमान आए, उनका जो है, आवभगत करना उनके, जो वो खाएँ, वो बनाना। तो कहीं न कहीं, वो जो एक रीति-रिवाज़ है ना, मेरे घर में तो अभी भी ज़िंदा है। मतलब बहुत ही ज़्यादा, इतना कुछ एक्सट्रा ही कर देते हैं आज के ज़माने के हिसाब से। इतनी ज़्यादा उनकी खातिरदारी हो जाती है कि हाँ अ, वो भी सोचते होंगे कि, "हाँ, अरे! अच्छी जगह आ गए हम।" तो वो एक जो चीज़ है ना, मुझे लगता है कि अ, एक होना चाहिए कि हाँ, आप अपनी अ, परंपराओं से जुड़े रहो, बाहर से खाना ऑर्डर, ये तो एक, देखिए अ, वेस्टर्न कल्चर का एक रीति-रिवाज़ है।
जी। हाँ। हाँ, बिल्कुल। हाँ। हुँ, हुँ। सही बात। जी, जी। हाँ, हाँ। <chuckles> जी। सही बात है। हाँ, वाक़ई आपने ये बहुत सही बात कही है कि जो है ये सब चीज़ें ज़्यादा ठीक नहीं होती है कि मेहमानों का स्वागत करना तो वाक़ई बहुत ज़रूरी है। लेकिन कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी के घर गईं हों मेहमान बनकर और उन्होंने जो है आप लोगों के लिए घर से ना बनाकर बाहर से खाना ऑर्डर किया हो। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया रही है?
जी। हुँ, हुँ। अ, जी हाँ देखिए एक बार मैं एक लोगों के घर गई थी और मैं बताऊँ अगर वो मेरे गाँव में एक घर था किसी का। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि उनके घर में नई-नई शादी हुई थी और <chuckles> बहू से उनका झगड़ा हो गया था जो वो उनकी सास थी। अब उन्हों उनकी जो बेटी थी, ऐसा हो गया था कि हाँ किचन में अलाउड नहीं था उन्हें जाना। तो उन्होंने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया। अब मैं ये सोच रही थी कि देखिए गाँव में आकर पिज़्ज़ा खाना ये तो एक काफ़ी अ, उस <chuckles> अ, बहुत अच्छी बात भी थी। मुझे अच्छा भी लग रहा था कि हाँ पिज़्ज़ा खाने को मिल गया हाँ, अच्छा खाने को मिल गया पिज़्ज़ा। पर एक वो चीज़ हो गई थी ना, कि हाँ ये क्या मतलब है कि हाँ घर में झगड़ा हो गया है। तो अब कोई मेहमान भी आ रहा है तो उसके लिए भी अ, ये जैसे प्रिटेंड नहीं करते लोग कि हाँ, हम साथ-साथ हैं, ये ऐसा कुछ नहीं था। उनको झगड़ा था तो उन्होंने सामने दिखा दिया कि हाँ ऐसे है। और अब उन्होंने ना मेहमानों की भी एकदम इज़्ज़त नहीं करी, मतलब मैं मुझे तो कोई दिक्कत नहीं थी। पर कहीं न कहीं देखिए ये सारी चीज़ें अगर किसी और बड़े के साथ हों तो कहीं न कहीं ये ग़लत चीज़ है, ये मुझे लगता है।
जी। हाँ। ओह! अच्छा। बहुत अच्छा। <chuckles> सही बात। अलग चीज़ हो गई। बिल्कुल। सही ब हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। वाक़ई बहुत सही बात कही है आपने। अच्छा ये बताइए कि जैसे आपके पास कुछ टिप्स हैं कि, जैसे आपने कहा कि आप सलाद को एक नए तरीके से काटती हैं जैसे सुनने वालों के लिए आपके पास अगर कुछ टिप्स हैं जैसे उनके पास मेहमान आएँ तो क्या ऐसा नया कर सकते हैं कि मेहमान जो है वाक़ई बहुत खुश होकर जाएँ?
हाँ जी। हाँ। तो देखिए अ, मुझे जहाँ तक अ, लगता है व अ, ये सलाद वाला जो मैंने बताया ना, ये तो मैं बचपन से अ, करती आ रही हूँ और देखिए मुझे खुद भी बड़ा अच्छा लगता है ऐसे काट के रखना, सजाना। और देखिए मैं अगर आपको बताऊँ ना तो एक बार क्या था अ, स्वतंत्रता दिवस था तो मैंने अ, जो है मैं अगर आपको बताऊँ धनिया का पत्ता और अ, कह सकते हैं मूली और गाजर और ये सारी जो चीज़ें थीं ना एक साथ प्लेट में लगाईं और एक फ्लैग के जितने भी रंग होते हैं ना, आप कह लीजिए कि उस तरह का एक हरा-भरा वो ऐसा बना दिया। तो वो मैंने जब मेहमानों के सामने रखा ना तो एक देखिए तारीफ़ भी मिली, उसी से दे मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं उसी के लिए तरसती हूँ कि कोई मेरी छोटी-सी चीज़ पे ना तारीफ़ कर दे। और जब कोई तारीफ़ करता है ना तो एक मन भी करता है आगे भी करने का, कहीं न कहीं अच्छा लगता है।
अ, हाँ। अरे वाह! हाँ। जी। अच्छा। <chuckles> अरे वाह! हाँ। सही बात है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। वाक़ई आपने बहुत अच्छी बातें कही हैं और आपने जो भी चीज़ें बताई हैं ना कि किस तरह से मेहमान आएँ तो वो भी ये भी बताया साथ ही साथ कि जो है सर्दी में अलग तरीके का लोगों का कह सकते हैं कि वो रहता है शौक रहता है। गर्मी में अलग तरीके से खाना खाने का मन करता है, तो ये जानकर काफ़ी अच्छा लगा। और आपने बहुत ही दिलचस्पी के साथ बताया है कि किस तरह से आप सभी मेहमानों का स्वागत करती हैं, कैसे बाहर से खाना लोग मँगवाते भी हैं लेकिन आप अभी भी आपके घर में अभी भी जो है मेहमानों को उतना ही सम्मान दिया जाता है कहीं न कहीं जैसे पहले दिया जाता था। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इतनी सारी प्यारी-प्यारी बातें करने के लिए।
हाँ। <chuckles> जी। जी, मुझे बहुत खुशी हुई ये सारी बातें साझा करके, और आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद मौक़ा देने के लिए।